Sim, tem muita coisa pra fazer fora os parques. É isso, na verdade, que me me me espantou, assim, porque eu vim, aí a gente vinha numa numa ep a passeio, assim, com tempo limitado e são muitos parques pra ir e tal, então eu acabei não conhecendo a cidade como um todo, assim, sabe. E e eu passaria semanas aqui sem ir nos parques, assim, sabe, porque tem tem muita coisa pra fazer. <laughs>
É. É, é verdade. É verdade, é verdade, então assim, a a acho legal que Orlando é é muito mais do que a cidade dos parques, se bem que a gente a acho que Orlando também é o que é por causa da Disney, dos parques, da Universal, né, não seria Orlando não seria o que é por causa sem os parques, sem dúvida.
É, aham. Uhum, sim, sim. Dos parques, claro, claro. Exato. Não, é não, com certeza não, assim, realmente, o mundo inteiro vem aqui para os parques, sem dúvida, o que é uma delícia, né, assim, eu eu, na verdade, eu tenho o maior orgulho, assim, de falar, às vezes até nem eu acredito, assim, aí eu falo: "Nossa." As vezes a gente passa o ano inteiro lá no Brasil, o ano, 2 anos, sei lá, porque é caro, é difícil vir pra cá e tal, aí eu falo: "Nossa, agora eu posso ir nos parques sempre." Assim, eu eu acho, no final de semana, eu espero passar, va porque agora, recentemente, até fiz o passe anual, assim, então eu posso ir muitos dias, né, tu quase todo dia, se eu quiser e tal. É ca é caro, não é barato, não, mas <laughs> mas vale a pena, é. É caro, é caro.
É. É verdade. Ah, é? É. É, é verdade, é verdade. Num final de semana, eu vou no sábado, é. Sim. Claro. É, a Disney ficou muito cara, né, a Disney é muito cara. Sem não era tão caro, mas agora, assim, qual você vai passar um final de semana nos parques, você vai gastar $500,00 $600,00 facilmente, facilmente.
É, mas é caro. Ai. É mui é caro, é caro, realmente é caro. Pra quem é residente aqui, eh, você tem o desconto, né, e tem desconto no passe anual, então aí compensa, né. Eu acho que, assim, morando aqui, você tem que vivenciar isso, eu não sei se eu vou fazer todo ano o passe, ma hã, né, o passe anual, mas mas agora que eu cheguei, vou fazer. E fiz e tal, então tenho tenho tem que aproveitar, né, eh.
Sim, sim. Sim. É. É. Claro. E no seu caso, você não tem o custo de ho de de hos ou, de hospedagem, de hotel, que é muito caro também. Você dá na veneta no no meio da semana, ah, hoje é terça-feira, vamos no parque e passa o dia no parque e volta pra casa, é mu
Não, é, é muito ca exato. É, e outra é, exato, e não pago o estacionamen estacionamento, que é caro também, então então o que o que tem acontecido é isso, assim, eu pa na verdade, eu vou final de tarde, assim, final de tarde o parque tá um pouco mais vazio, dá pra ir mais nos brinquedos, não tá tão quente, então aí dá dá pra ir aproveitar, assim, é muito bom, muito bom e você, o que que tem de bom aí pra fazer?
Isso, que é caro. Hum, mais vazio, né. É, é verdade. Ah, que legal. Bom, eu eu moro numa cidade que umas umas 3 ou 4 décadas atrás
Uhum.
era uma um um lugar de de como se fosse uma hípica, então tinham fazendas tinha fazendas de cavalo aqui.
Hum.

Nossa, <laughs> muito diferente, né. E você mas você você foi morar aí por por algum motivo específico, assim, ou de uhum.
Aqui pertinho de mim. É muito diferente. S fui v viemos sim, porque, assim, eu mo eu morava em Miami
Hum, sim, sim.
e a a cidade cresceu demais e ficou meio louca é uma cidade meio é, ficou meio meio doida aquela cidade. E a gente mudou pra cá por causa das escolas, por causa do meu filho são melhores, são melhores. Porque eu estou, eh, há mais ou menos há um 1 hora e meia de Miami
Miami é cidade grande, né, Miami é é grande. Hum, são melhores? Hum, entendi, entendi. Hum, sim, sim. Uhum. Hum.
e a 2 horas de Orlando, entendeu. Então, é b é aqui já é bem diferente. As escolas têm uma qualidade maior, eh, m m menos gente, menos gente, menos trânsi
Entendi, bem no no meio. Entendi. Uhum. Hum, entendi. Você sabe que quando eu pe quando eu pesquisei, assim, pra onde morar, eu ti eu conheci uma pessoa que morava em em Weston, que é um um lugar você conhece o eh, eu nunca fui na verdade, mas a muito muitos brasileiros moram, e é uma é um lugar que também tem escolas, assim, de nota notas muito boas, assim. E enfim, eu pensei, só que era muito caro, <chuckles> as casas eram muito caras, assim, aí por isso eu desisti. É.
Ah, eu conheço também, conheço. Isso, isso mesmo. É, é. Bom, imagina agora então, imagina agora como subiram os preços aqui na Flórida, né.
É, é, subiram mesmo. É verdade. É verdade.
Subiram, subiram muito, muito, muito, porque continua vindo muita gente do norte pra cá fugindo do frio e essa questão essa coisa que, hã, veio com a com a pandemia do Covid, que é o trabalhar remoto, né, isso ab iss
Ah, sim. Hum, sim, sim, é melhor você ficar numa num lugar assim, né. Você tem a possibilidade de trabalhar de casa, melhor, né você tá no na
Isso. Muitas empresas mudaram completamente o conceito, muitas empresas. Então muita gente trabalha de casa e não voltou mais para o escritório.
Sim. É verdade.